Oo, mayron. Kasi alam mo 'yon, ako kasi hindi ko pinagkakaitan yung sarili ko sa oportunidad na matuto. Oo, hindi ko pinagkakait sa kanya 'yon. Hindi ko pinagkakait sa sarili ko 'yon. Kaya gina-grab ko 'yan kapag may mga ganiyan, gina-grab ko talaga. Ikaw ba? Hindi mo ba ikaw 'pag pinapili ka naman, hindi hindi mo naman bet, gano'n?
Portuni Sabagay, oo. Mm. Oo. Hmm. Ako kasi ano ako, eh, medyo hesitant ako sa simula. May mga ganong alam mo yung takot ako na lumabas sa ano ko, sa safe place. Oo, kumbaga natatakot ako na baka hindi ako mag-succeed, ah, nag-o-overthink ako baka ganito, ganiyan and then naisip ko nung actually ano, ako, eh, medyo struggle ako sa pag-resign dati sa past work ko kasi iniisip ko, "Paano nalang kapag nag-resign ako tapos lumipat ako dito sa freelance nga, anong ano, tuloy-tuloy pa kaya 'yon kasi ito hmm, ito kasi full time so, alam ko na na may steady na akong sahod." ganiyan and then sabi ko nag-risk ako. Do'n ako natun sabi ko then nagkasakit kasi ako no'n, so sabi ko, "Ah, siguro time na para lumipat naman ako, matuto ng ibang world ganiyan." so 'yon. Oo, nag-jump ako. So, ngayon okey naman. Ayan ha, salamat ha, sa mga masayang kuwentuhan. Nag-enjoy ako.
Hmm, mm. Ah, naintin Comfort zone, oo. Mm. Oo. Oo. Oo. Oo. Mm. Ng kinabukasan mo. Mm. Mm. Oo. Oh. Oo. Dapat mag-risk ka din, mm. Mag-risk ka din. Mm. Oo, salamat din, ha. Ako din nag-enjoy ako, salamat.
Oo. Salamat. Paalam, mag-ingat.
Paalam.

Yun nga sabi ko kanina, di ba? Walang pera or benepisyo yung tutumbas sa peace of mind. Kaya ako kahit mas, alam mo yun, ah, ikaw parang ako mas mas pipiliin ko yung mas mababa yung sahod pero mas kasundo ko yung mga kasamahan ko sa trabaho. Ikaw din ba gano'n?
Mm. Totoo. Totoo. Oo eh, mas gusto ko yun. Pero siyempre mahalaga pa rin naman yung paggalang. Kasi ang ginawa ko dati sa old na trabaho ko, sabi ko nga kanina, kahit toxic siya mas pinili ko na lang na, alam mo yung mind my own business, hindi ko na lang pinapakialaman or sumasawsaw sa mga issue nila. Kasi nagkakaroon na sila ng ano eh, panig. Dalawang panig 'yan, so, may night shift tsaka ano kasi, ah, morning shift, 'yan. So, parang nagka-clash sila. So, ang ginawa ko na lang, wala, neutral lang ako, wala akong kinakampihan. Um, nagsasabi yung kabilang panig sa akin tapos yung isa nagsasabi din. So, wala, anong ginawa ko para sabi ko, ano lang tayo dito, professor, ay professor, professional lang tayo, oo, basta may sahod. Tsaka maganda din minsan na ano eh, na maganda yung samahan natin sa trabaho, katrabaho na makisama, mm.
Mm. Oo. Oo. Mm. Day shift. Oo. Mm. Mm. Oo, professional. Oo. Ah Tama naman yun, oo, ganun din. Ganun nga. No matter kahit gaano ka-toxic yan basta ginagalang mo may katahimikan pa rin naman eh, yun yung mahalaga, di ba? Kasi tsaka lang naman nagka-clash yang mga yan at saka lang nag-aaway-away yang mga yan kapag nakalimutan na nilang gumalang sa isa't isa, di ba? Kaya dapat
Oo. Totoo. Totoo. Tsaka ano din, oo, isang isang dahilan this is yung selfish sila. Alam mo yung isang katrabaho ko dati 'pag pay off niya tapos may nagkasakit, hindi yan magbibigay. So
Oo. Oo, tama. Oh, di ba? Malala.
Mm, isang ano din, give and take 'yan, respeto, give and take. Para ah, ah, sa ano hmm
Oo, give and take talaga, mm. Siyempre Di ba 'pag pinagbigyan mo siya ngayon, o di sa susunod makakahirit ka din sa kanya, di ba? Kasi hindi mo alam kung kelan ka din malalagay sa gano'ng sitwasyon na ikaw naman yung hihingi ng pabor. Mm.
Ikaw Oo. Tama. Totoo, kaya minsan nga nangyari dun eh ano, yung nag kailangan na niyang mag-off, ganiyan, walang nagbigay. Walang nagbigay sa kanya kasi yun din yung ginagawa niya dun sa iba. So
Mm. Mm, mm. Oo, di ba? Sabi nga nila kung anong tinanim, yun ang aanihin. O, di gano'n ang ginawa niya sa katrabaho niya.
Oo.